É.
Enlouquecer, né. Então eu percebi, o que eu concluí na realidade, é que essa preferência existe, tá, mas ela existe também por conta dos temperamentos. De repente você vai se aproximar mais daquele filho que se parece mais com o seu marido.
Tá. Hum. Ou se não der certo também pode ser ao contrário, pode ser um um tiro no pé, né. É.
Claro. Claro, por exemplo esse meu filho ele tem muito de mim, eu sempre admirei ele porque eu me via nele.
Tá. Sim, isso te te irrita um pouco?
Sabe? Sempre mais atir não, não, mas por outro lado ele apanhava mais porque ele era teimoso igual a mim.
Ah, tá.
Eu apanhei mais da minha mãe porque não tem dava sabe, não apanhei tanto, porque eu fui mais esperta, minhas irmãs apanharam mais.
<laughs>
E eu mais esperta eu não repeti o negócio para não apanhar também, né.
Sim.
Mas ele sempre foi apuniódico, "não vou, não quero". E eu dizia não, espera aí, 3 anos de idade o cara te enfrentando?
É.
Como assim? Com 5 anos o menino olhar e né. E ela era aquele doce, ela aquela coisa meiga, como é que você não
É. Ah tá, que você sempre quis e queria tal. É é é é com é complicado assim. É porque ele não enten ele não vê esse seu lado, né. De que de que, você também tem suas preferências, de querer até imo
Isso, isso. Então não é uma preferência, sabe? Exatamente. Mas olha só, você tem 2 criatura, uma que é boazinha o outro que é teimoso.